Mm, kaya nga nung ano, pag, hmm, ano gawin namin dito, pag, nandito na yung mga pamangkin pamangkin ni misis siguro, ah, wala munang indoor na gagawin na ano yung mga bata, siguro dito na lang siguro sa garahe. Kasi marami-rami din 'tong mga pamangkin ng asawa ko't isa lang kasi yung anak ko tapos sa kanila dun parang marami-ramihan sila. Siguro anim anim siguro. Siyempre hindi naman pwede na, nandito sila ng ilang linggo, <coughs> na excuse me, na mag tawag dito, lagi na lang nakahawak ng gadget. <coughs>
Mm, mm. Oo. Oh, ah, sa'kin, ang suggestion ko lang kasi, isa sa nakakapagpababa ng immunity ng bata is yung laging na-e-expose sa gadget. Kasi may radiation yang cellphone. Pangalawa, siyempre, ah, hindi kaagad nakakatulog 'yan kasi merong blue lighting na kung saan parang nag-e-effect na hindi sila makatulog. So mas maganda tingin mo, kunwari 8:00 pa mo siya papatulugin, 6:00 pa lang or two hours bago mo sila patulugin, huwag mo nang pagselponin. So, para ano hindi rin bumaba yung immunity system nila kasi nakapagpababa ng immunity system mo 'yon ng mga kabataan ngayon.
Mm. Kaya nga eh. Mm. Mm. Mm. Kaya nga eh. Mm, mm ,mm. Mm. Ito namang anak ko kasi, parang ano na kasi parang tawag dito, parang may oras na, parang gaya din sa atin dati na hulu yung piso WiFi ba na may oras lang talaga siya na hanggang doon lang siya. Mm.
Hmm, okey. Ah, maganda yan, may disiplina. Mm.
Ma mm. Tapos isang saway lang lalo pa't 'yong ano ko, 'yong napapansin ko sa kanya 'yong last mga habit niya na 'pag tinawag mo is parang bingi na ba. Lagi na lang nando'n sa gadget. Oo 'yon 'yon. Kaya, ayun 'yong binigyan namin ng tuon ngayon nang bakasyon, nabibigyan siya ng tawag dito, bibigyan siya ng kanyang assignment o gagawin.
<laughs> Ayos yan, tama yan.
Habang mm, habang nakabakasyon siya at may natutunan siya. Ah yun.
Oo. Nga pala, magandang tanghali ulit at sana maging maayos yung susunod mong linggo. Maraming salamat.
Okey, salamat, salam